जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और जो है आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और देखिए मैं एक और चीज़ जो है एक और बताना चाहूँगा कि मैंने हाल ही में जो है ना एक सोशल मीडिया में 1 वीडियो देखा था। उसमें एक न्यूज़ रिपोर्टर जो है एक दूर-दराज इलाके में गाँव था, वो वैसे तो। तो जो है वहाँ एक आदमी का अ, इंटरव्यू ले रहा था जो कि अपनी पत्नी को जो है ना अ, जो डोली एक तरीके से डोली होती है है उसमे अ, उठा के हॉस्पिटल लेकर जा रहा था क्योंकि जो है उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि देखिए हमारा देश जो है वो चौथे नंबर की इकॉनमी बन चुका है, अर्थव्यवस्था बन चुका है। पर अ, देखिए इतने अ, इलाके में भी जो है एम्बुलेंस का जो है, कोई भी नामो निशान नहीं है। तो आप देख सकते हैं ना कि जो है इतने गरीब जो लोग होते हैं, वो बेचारे कहाँ जाएँगे और जो है उनको इतने किलोमीटर कम से कम 10-15 किलोमीटर उनको जो पैदल चलकर जो है अपनी अ, धर्मपत्नी को अ, डोली में उठा के अ, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा देश है ना ऐसे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और जो है यहाँ अभी भी जो है सुविधाएँ नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी छोटी-छोटी सुविधाएँ ज़रूर होनी चाहिए जैसे कि हॉस्पिटल हो गया। हॉस्पिटल तो मैं ये बोलूँगा कि हर जगह हर एक कस्बे में होनी ही होनी चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल एक जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी म चीज़ है। बिल्कुल आप क्या कहेंगे इस बारे में?
जी। हाँ। हाँ। हाँ। अ, हाँ। अ, हाँ। हाँ। हाँ। सही बात है। हुँ, हाँ। हाँ।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 अच्छा। सही बात है। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। सही बात है। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को कभी न कभी ज़रूरत पड़ती ही है और स्वास्थ्य सेवाओं की और देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा-सा सस्ती और अच्छी चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए और बिल्कुल आपने सही कहा देखिए हॉस्पिटल तो हर जगह बनाए जाने चाहिए और जहाँ पे हैं आप देखिए सरकारी हॉस्पिटल की हालत तो आपको पता है कि भाई अ, ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, उनके पास दवाइयाँ नहीं होती हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। तो ये सब कमी बड़ा ये मुझे लगता है बड़ा बेसिक परेशानी है और इसको थोड़ा-सा तो सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये स्वास्थ्य सेवाएँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि अस्पताल ढंग के खुलें, दवाइयां हों वहाँ पे उपलब्ध, टीकाकरण हो समय से और जहाँ पे नहीं हॉस्पिटल है वहाँ पे हॉस्पिटल खोलने चाहिए। इसके अलावा एक और देखिए बुनियादी सुविधा है, मुझे लगता है कि उसका भी जिक्र ज़रूर करना चाहिए हमें कि शिक्षा जो है। देखिए मुझे लगता है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। आज भी देखिए आप पाएँगे कि बहुत जगह स्कूलों की बड़ी कमी है या फिर स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं उपलब्ध है वहाँ पे। तो शिक्षा तो मुझे लगता है, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप अ, एजुकेट ही नहीं कर पाएँगे अपने बच्चों को तो फिर अ, भविष्य में फिर आप कि किन हाथों में सौंपेंगे उसको? जी।
बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी। जी।